Aku mau cerita dong. Sekaligus mungkin ini ya, mmm, mencari solusi lah dari kamu. Soalnya aku bingung banget. Jadi, eee, latar belakang jadi gini latar belakang ceritanya tuh kan aku kan kerja, full time ya, dari jam 9.00 sampai jam, eee, 6.00, gitu ya, nine-to-five lah. Nah, tapi, eee, nggak tau kenapa, aku tuh kalau pas lagi sibuk, gitu ya, aku awal-awal, eee, kerja itu tuh, bisa tuh mencoba buat makan sehat kayak bawa bekal lah, inilah, tapi lama-lama semakin ke sini, setelah pekerjaan aku tuh kayak semakin sibuk, semakin berat, gitu ya, aku jadi males gitu lho kayak bawa makanan sehat, dan akhirnya kebiasaan makan sehatku tuh kayak, apa ya, menurun, gitu lho. Nah mhm, jadinya sekarang aku kayak, apa ya, makannya tuh yang junk food junk food, gitu. Nah, aku pengen balik lagi kembali seperti, eee, dulu lagi menjaga kebiasaan makan sehat waktu aku tuh kerja walaupun aku lagi sibuk. Itu gimana ya, caranya ya?
Boleh boleh boleh. Kenapa? Yap, mmm. Oke oke. Mmm, oke. Mmm, ya. Oke, mmm. Oh, ya ya ya. Nah, kamu memang, eee, sekarang apakah benar-benar yang udah nggak pernah makan sehat sama sekali, atau masih ada, cuman berkurang nih, eee, intensitasnya?
Mmm, berkurang. Tapi berkurangnya itu berkurang banget. Jadi mungkin aku bisa makan sehat tuh kayak cuman sarapan, gitu ya, mungkin. Itu karena aku mempersiapkan sendiri, misalnya bikin, eee, sandwich telur, ada sayurnya, gitu. Tapi mhm, tapi nanti kalau udah makan siang, oh apalagi kalau lagi sibuk, sekarang tuh lagi sibuk banget kantor aku, aku jadi, aduh pengennya tuh makan yang dek yang mudah-mudah aja gitu, yang gampang di, eee, beli gitu, di luar kantor, gitu.
Ya. Oke, ya itu masih sehat. Oke. Ya, <chuckles> aku paham sih. Ya, benar benar benar. Karena kan juga memang, eee, apa namanya, pekerja kantoran, banyaklah yang seperti itu. Mmm, pa aku paham banget karena kan waktunya, ada distraksi, dan lain-lain ya, gitu ya. Nah, aku mau nanya dulu nih jam kerja dan, eee, jam kerja kamu tadi nine-to-five ya, 9.00 ke 5.00, gitu ya. Dan rutinitasnya gimana nih? Kamu kerja di hanya di depan komputer atau mungkin ada di lapangan, atau gimana nih?
Mhm. Betul. Mhm mhm.